Bạn ơi, mình vừa mới chuyển qua Nhật ấy. Thế xong là, kiểu, bên này thì mình cũng không có người quen mà mình đi làm ấy, thành ra là cũng không giống như kiểu đi học thì sẽ có bạn bè, thì đi làm có mỗi đồng nghiệp thôi. Thành ra là, kiểu như là, ờ, mình cảm thấy cũng hơi cô đơn, cũng, kiểu, không kết bạn được với ai. Tại, kiểu, chả quen ai ở bên này ấy. Thành ra là, ờ, đôi khi mình cũng muốn, ờ, có một vài người bạn, kiểu, có thể đi chơi cuối tuần hoặc là, ờ, tham gia mấy cái hoạt động, ừ, vui vui, kiểu thế. Tuy nhiên là bởi vì mình vừa mới chuyển sang đây, thành ra là mình biết làm thế nào để mà có thể kết bạn được ở bên này ấy. Thì bạn có thể, ờ, cho mình một vài gợi gợi ý được không?
Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm, thật ra nha thì, ờ, ờ, mình cũng rất là thông cảm với cái tình huống của bạn. Do là, ờ, chuyển sang một cái đất nước hoàn toàn xa lạ, khác biệt văn hóa, khác biệt ngôn ngữ nữa, đúng hông? Nên là, à, cái việc kết bạn mà có thể nó cũng hơi hơi vất vả một chút xíu. À, vậy thì để mình hiểu rõ hơn cái bối cảnh nha. Thì bạn cho mình hỏi chút xíu đi, là, ờ, không biết á, là về mặt ngôn ngữ á, thì, ờ, cái cái khả năng sử dụng tiếng Nhật của bạn hiện tại thì nó đang ở cái mức nào ha?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, mình nghĩ là nó ở mức khá là tốt, tại vì là tiếng Nhật nó có cái bằng JLPT ấy thì N một là cao nhất, và mình cũng có cái bằng đấy khá là lâu rồi và mình cũng có thể giao tiếp được khá là tốt. Ờ, trong công việc thì mình giao tiếp cũng không có vấn đề gì, thế nên là mình nghĩ là, ờ, giao tiếp, kiểu như là, với thường ngày thì cũng không hề có vấn đề gì hết đâu.
À. À! Ồ! Ừm, chà! Thật ra mình cũng rất là nể bạn nha, tại vì được N1 là siêu khó luôn đó. À, vậy thì bạn, ờ vậy thì cái vấn đề lớn nhất hiện tại của bạn á trong cái câu chuyện là kết bạn và kết nối với lại những cái người xung quanh á, thì nó sẽ là cái gì nè?
<laughs> Ừm. Ừm, thứ nhất là mình không biết tìm bạn bè ở đâu ấy, là một này. Ờ, cái thứ hai là, ờ, kiểu như là, mình hơi ngại người Nhật một chút, tại vì là, ừm, mình cũng chưa hiểu rõ về, kiểu như là, phong tục rồi như kiểu tính cách của người ta như thế nào. Với cả là mình mình hay thấy, kiểu, trên mạng bảo là "Người Nhật, kiểu, người ta thảo mai lắm! Người ta trước mặt thì thân thiện thế thôi chứ đằng sau thật ra là người ta không muốn làm bạn với mình đâu", kiểu thế ấy. Thì mình thấy trên mạng người ta cũng hay cảnh báo như vậy thế là mình cũng hơi rén. Thế còn người Việt thì, ừm, mình thấy ở trên mạng cũng vẫn là ở trên mạng, mình thấy người ta cảnh báo là, kiểu như là, ờ, có cái vụ gì mà đi họp hội đồng hương nhưng mà, kiểu, nó cũng không được tốt đẹp cho lắm. Thế là mình, kiểu, mình cảm thấy nó quá là nhiều thông tin, kiểu, nó hơi tiêu cực ấy, thành ra là mình cũng bị ảnh hưởng khá là nhiều, thành ra là mình cũng, ờ, không biết tìm bạn ở đâu thì cho nó uy tín mà nó an toàn.
Ờ. <laughs> <laughs> Ừm. <laughs> Ừm, mình rất là hiểu cái cảm xúc này của bạn nha, khi mà mình đã đang hơi, gọi là, hơi bối rối một tí xíu mà lại còn đọc được những cái luồng thông tin rất là trái chiều ở trên mạng xã hội, đúng hông nè? À. Ừm, thì, à, thật ra á bạn, ờ, ở ở bất kỳ cái đất nước nào trên thế giới này mà có cộng đồng người Việt, bạn cũng sẽ nghe được cái câu là "Họ thật ra không ưa người Việt đâu!" Thì, ờ, ờ, <laughs> dù có là cái nước nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ nghe được câu đấy thôi, cho nên là bạn cũng đừng lo lắng quá, ờ, đó là cái quan điểm hết sức là, kiểu, chủ quan của mỗi người, mỗi cá nhân thôi à bạn ơi. Chứ thật ra nha, ờ, chỉ cần là bạn dễ thương chút xíu, ờ, giống như là cái tính cách của bạn á, thì, ờ, mình nghĩ là cái chuyện kết bạn hông thành vấn đề đâu, bạn đừng lo quá. Vậy thì nha, ờ, bạn, ờ thường á, bạn có tham gia những cái hoạt động nào sau giờ làm hay là có những cái hội nhóm nào bạn đi chơi cùng, kiểu, giống như là, để tạo những cái mối quan hệ mới hông?
Ừm. Ừm, đúng rồi đấy. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, mình thì không, bởi vì là mình cũng không biết tìm ở đâu ấy. Nhưng mà, ờ, mình có hay đi cho mèo hoang ở chỗ mình sống ăn, thế thỉnh thoảng mình cũng gặp được mấy cụ già. Các cụ cũng đi cho mấy con mèo khác ăn. <laughs>
Ừ. <laughs> À, <laughs> cũng khá là vui đó. Vậy thì, ờ, mình ờ, đây cũng có thể là một cái, ờ, một cái hướng k kết bạn khá là tiềm năng nè. Bạn có thử, ờ, kiểu, nói chuyện, bắt chuyện với những cái cụ đó bao giờ chưa?
Ừm. Ờ, mình cũng thử bắt chuyện rồi. Tuy nhiên là, ờ, bởi vì là các cụ cũng khá là lớn tuổi ấy, thành ra là, ờ, nhiều khi nói chuyện mình cũng không hiểu là các cụ đang nói cái gì hết. Với cả là, ờ, người ta là dân địa phương ấy, thành ra là cái tiếng địa phương của họ cũng rất là nặng là cái thứ nhất này, cái thứ hai là những chủ đề họ nói mình không hiểu một cái gì hết. Họ toàn nói mấy cái chuyện gì, kiểu, chính trị hoặc là mấy cái gì đấy mà nó là truyền thống các thứ này kia. Mình nghe được chữ được, chữ mất thì mình cũng chỉ ừ à thôi. Ấy, thỉnh thoảng thì người ta cũng nói chuyện với mấy con mèo thì mấy cái đấy, ờ, mình mình nghe được, mình tiếp được và mình cũng rất là hứng thú. Tại vì là dù sao họ cũng ở đây lâu hơn ấy, thế họ cũng cho mèo ăn ở đây lâu lắm rồi. Thế là họ cũng họ cũng rất là cởi mở, họ cũng chia sẻ cho mình tên của từng con mèo, xong là tính cách của từng con mèo ở đây.
<laughs> Ừm. Ừm. <laughs> À. Ừm. À, dễ thương ha. Ừm, vậy thì, ờ, còn, ờ, nếu mà, ờ, như vậy đi, thì vậy còn về đồng nghiệp thì sao? Không biết là bạn trong công ty của bạn có hay là cái chỗ làm của bạn có những cái người đồng nghiệp ví dụ như cùng trang lứa hay là người ta cũng, gọi là, ờ, hòa đồng dễ bắt chuyện hông?
Ừm. Ờ, thật ra là cũng không phải là không có. Tuy nhiên là cái thứ nhất là, ờ, đi làm mà thật ra là cũng khá là bận ấy, thành ra là cũng không có nhiều thời gian để mà tán chuyện phiếm cho lắm này. Cái thứ hai là, ờ, mình mình cũng hơi ngại người Nhật một chút, tại vì là mình sợ là người ta chỉ đang tỏ ra như vậy thôi chứ họ cũng không thoải mái trong cái chuyện nói chuyện với mình. Thành ra là mình, kiểu, kiểu, kiểu, cứ cảm như là mình đang tự thao túng tâm lý bản thân mình ấy. Mình cứ như thế thành ra là mình cũng nhát nhát, thế xong mình cũng chả dám nói chuyện với họ mấy luôn ấy.
<laughs> Ừm. <laughs> Ờ, mình hiểu nha, thực ra thì ơ, mà đây có phải là lần đầu tiên bạn ra nước ngoài hông?
Có, đây là lần đầu tiên luôn. Mình chưa từng đi nước nào khác.
À. Ô kê, rồi. Ừm, ô kê, mình hiểu, mình hiểu. Vậy thì nha, bây giờ nè, ờ, không biết là bạn có một cái gu ví dụ như bây giờ cái người bạn hoàn hảo đối với bạn đi, sẽ là một người như thế nào?
Ừm. Ờ, nếu như mà được thì mình nghĩ là mình muốn một người mà họ cởi mở và nói chuyện thoải mái một chút, bởi vì là, ờ, mình cũng là một người khá là thoải mái, tức là, kiểu, không phải quá là giữ kẽ, ờ, ý tứ này kia đâu. Với cả là nếu được thì, ờ, có thể cùng sở thích, ví dụ như là xem mình thích xem anime, ờ, hoặc là, ờ, cũng thích mèo, thì mình nghĩ là nếu như mà cùng sở thích thì sẽ có cùng chủ đề để nói thì mình nghĩ là sẽ, ờ, tốt hơn.
Ừm. Rồi. <laughs> À, rồi. Ờ, vậy thì, ờ, s cái người đó có quan trọng là người ta là người nước nào hông?
Ừm, mình nghĩ là không đâu. Ờm, thật ra thì mình cũng muốn, kiểu như là, cố gắng để bắt chuyện với cả người Nhật để làm bạn với người Nhật, nhưng mà mình cứ bị một cái rào cản tâm lý, mình cứ bị cái sự sợ hãi của mình nó kiềm hãm lại thôi, chứ thật ra là, ờ, bản thân mình thì cũng không phân biệt, ờ, là, kiểu như là, bạn bắt buộc phải là người Việt hay là người Nhật hay là người nào đâu.
Ừm. Rồi, ô kê nha! Thì, à, ờm, sau khi mình nghe cái chia sẻ của bạn á, thì mình cũng, ơ, có một vài cái đề xuất như vầy, bạn nghe thử coi nó có phù hợp với bạn hông nha. À, rồi, thì mình thấy, ờ, đầu tiên nha bạn, thì cái những cái sở thích của bạn nè bao gồm là xem anime nè, hay là thích cho mèo ăn nè, <sniffs> rồi, ờ, ơ, nội hai cái đó thôi đó là bạn đã có điểm chung với ít nhất là 70% dân số Nhật Bản rồi, <laughs> cho nên là thật ra là mình mình giống nhau hơn mình khác nhau mà, đúng hông nè? Cho nên là bạn đừng có lo lắng quá! Thực sự luôn á là, ờ, người thực sự nha thì, ờ, thực tế mà nói người Việt Nam mình á có hay có, ơ, những cái sự, gọi là, ờ, tự ti nhất định về cái chuyện mà giữa mình với lại người khác á, cho nên là và đôi khi thực sự là đã từng có những cái va chạm không hay xảy ra với một số người cho nên là, ờ, đúng là có những người người Nhật không thích người Việt nhưng ngược lại cũng có rất nhiều người Việt hông thích người Nhật, đúng hông nè? Vậy thì cái vấn đề ở đây nó cũng hông phải là câu chuyện sắc tộc, mà cái vấn đề ở đây nó chính là cái chuyện cá nhân. À, thì nếu như mà bạn là một người vui vẻ, hòa đồng, thoải mái, có cùng sở thích, có cùng thói quen với lại họ thì hổng có lý do gì để mà họ hông thích bạn hết. Còn khi mà họ không không có cái điều kiện để cả hai nói chuyện với nhau thì tất cả những cái mọi người đang nói nó chỉ là những suy nghĩ trong đầu, đúng hông nè? Đó!
Ừm. Ô kê. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi.
Ờ, cho nên á bạn, là cái đề xuất đầu tiên của mình nha là bạn hãy, ờ hôm nào đó bạn hãy nhìn thử xem có một cái bạn trai hay bạn nữ người Nhật nào mà trông cũng vui vui, xinh xinh hay nói chuyện, ờ, hay, ờ, kiểu thoải mái chia sẻ đồ á, thì bạn hoàn toàn bạn có thể, ờ, <sniffs> như là bắt chuyện với họ nè, tại vì thực ra thì thời buổi này cái chuyện mà bắt chuyện với lại một người lạ nó cũng đâu có <sniffs> nó cũng đâu có phải là một cái gì nó kỳ cục lắm đâu, đúng hông? Ví dụ như thời cha chú mình đi thì nó đúng là nó hơi kỳ, nhưng bây bây giờ thì chuyện đó khá bình thường rồi. Mà chưa kể nha, <sniffs> thì người Nhật người ta còn khá là cô đơn nữa, tự dưng được một người bắt chuyện có khi người ta lại còn mừng nữa chứ, đúng hông nè?
Ừm. Ừm, cũng đúng. <laughs> Ừ, thật ra là, kiểu như là, trước giờ mình cũng cảm thấy là mình hơi tự ti quá và mình, kiểu, cứ bị áp đặt mọi thứ xung quanh lên bản thân ấy, thành ra là, ờ, mình cũng chưa thật sự có dũng khí. Tuy nhiên là mình nghĩ là nếu như mà mình muốn kết bạn thì mình bắt buộc là mình phải thay đổi thôi. Thành ra là mình cũng sẽ thử dũng cảm một lần và làm theo lời gợi ý của bạn xem sao nha.
Ừm. Ừm. <laughs> Đúng rồi đó bạn. À, thực ra á thì bạn cũng hông nhất thiết là phải làm một cái điều mà nó quá là đáng sợ, như là, kiểu, tự dưng khi không, ơ, bạn, ờ, bắt chuyện với một người lạ hoắc lạ huơ, đúng hông? Nhưng mà bạn hoàn toàn có thể là tham gia những cái, gọi là, ờ, những cái, ơ, cộng đồng ngôn ngữ nè, thì thường ở những cái chỗ đó thường sẽ có những cái người bạn từ những cái đất nước khác nhau. Người ta, ờ, ờ, người ta có thể cũng có những cái người Nhật ở đó để, ờ, hỗ trợ những cái bạn này, kiểu người ta làm tình nguyện vậy đó. Cũng là một cái cách hay để bản thân họ cũng kiếm thêm những người bạn mới nè. Ờ, đó, thì đây cũng là một cái nơi khá là hay để bạn bắt đầu, thì hông biết là bạn thấy sao về cái, ơ, cái hướng này?
Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm. Ừm. Ô! Mình cảm thấy cũng rất là hay đấy chứ. Hoặc là, kiểu như, mấy cái, ơ, ừ, tình nguyện viên cho mèo các thứ này kia thì mình rất là phù hợp với mình. Ờ, thế mà trước giờ mình không nghĩ ra nha, bạn nói đến mấy cái hội nhóm thì mình mới nhận ra là, ừm, đúng là bây giờ thời đại nó phát triển mà, mấy cái hội nhóm đấy mình tìm ở trên mạng phút mốt là có chứ cũng không phải là, ờ, khó khăn như k ngày xưa nữa. Mà thật ra là, ờ, những cái người ở trên đấy ít nhiều thì họ cũng có cùng một cái mục tiêu, cùng một cái sở thích với mình, họ cũng là những người học tiếng Nhật hoặc là họ cũng là những người yêu mèo, thì mình nghĩ là, ờ, nói chuyện với những người đấy thì nó cũng sẽ hợp hơn và cũng dễ nói chuyện hơn. Mình cảm thấy cách này rất là hay đấy, mình sẽ thử nha.
Đúng, ừm, chính xác. <laughs> Ừm, chính xác luôn. Ừm. Ừm, rồi, ô kê, rất là mừng vì cái đề xuất của mình nó hợp với bạn nè. Ờ, tiếp theo á bạn thì mình cũng, ờ, thấy là bạn là một người rất là vui tính nè, rất là, kiểu, ơ, hoạt bát, có những cái năng lượng rất là tích cực luôn. Thì, ờ, biết đâu là, ờ, những người khác họ cũng đang rất là muốn bắt chuyện với bạn nhưng mà nhiều khi họ bản thân họ cũng ngại, tại vì, ờ, thực ra thì người Nhật họ cũng ngại thua gì người Việt đâu, đúng hông nè? Cho nên là ờ, cho nên là nếu như mà, ờ, có những cái, ơ, những cái lần mà, gọi là, ờ, tiếp xúc, ơ, nh nhỏ nhẹ ở chỗ làm việc, chẳng hạn như là lúc mà mọi người đang cùng ra lấy nước, hay là uống c lợi đợi máy pha cà phê chẳng hạn đi, thì bạn cũng, ờ, hoàn toàn có thể là, ờ, có những cái tương tác nhỏ nhỏ, kiểu, ơ, giơ ờ, "Cám ơn", "Xin chào" các thứ, "Hôm nay ngày của anh như thế nào?" chẳng hạn. Thì đó cũng là những cái mà nó không có quá vồ vập, nhưng mà đồng thời nó cũng tạo cái điều kiện để cho người ta nói chuyện với bạn thôi, thì đó cũng là một cái cách hay. Hông biết là bạn thấy hướng này như thế nào ha?
Ừm. Ồ. Ừm. Ừm. Ồ. Ừm, mình thấy hướng này ổn đấy, tại vì là thật ra ấy, đôi khi, kiểu như là, ờ, mình đứng chờ quay cơm ấy, buổi trưa ấy, mình cũng thấy vài người nhưng mà, kiểu, mình cứ ngại mình không dám bắt chuyện ấy. Nhưng mà thấy bạn nói thì mình cảm thấy đây là một cách rất là hay, để hôm tới lúc chờ người ta n quay cơm mình cũng sẽ thử bắt chuyện xem sao nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Nói chuyện với bạn xong mình cảm thấy có tự tin hơn á, mình sẽ thử bắt chuyện với những người, ở, xung quanh, trước mắt là mình sẽ thử với đồng nghiệp của mình xem sao nhá.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, rồi, ô kê bạn nha. Ờ, mình cũng, a, rất là vui vì có cái cuộc nói chuyện này với bạn và, ờ, rất là mong là những cái đề xuất của mình nó sẽ giúp cho bạn sớm kết được một vài người bạn mới và có một cái thời gian, gọi là, vui vẻ, hạnh phúc nhất ở bên một cái đất nước lạ nha. À, cảm ơn bạn nhiều. Bye bye bạn nha.
Ừm. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chào bạn.